Anladım. Eee, şimdi olabilir yani insan bazen, eee, böyle dönemlerden geçebiliyor, yani, hani, eee, tabii onu da almak isteyebilirsin, başka bir etek görürsün, onu da almak isteyebilirsin. Bu çok normal ve anlaşılabilir bir durum aslında ama tabii uzun vadede, eee, bu harcamalarını kontrol etmek, eee, istemen de anlaşılır, yani bu noktada mesela şey yapabilirsin, eee, basit bir bütçe de belirleyebilirsin, eee, aylık yapacağın bu harcamalar için. İşte, örnek veriyorum, eee, 100 birim üzerinden düşünürsek, eee, bununla ilgili mesela, eee, işte, kiran, faturan vs. ne varsa onları bir kenara koyup, eee, işte, bu 100 birimden, eee, bir 40 birim mesela ayırırsın ya da çok fazlaysa, işte, bir 20 birim. Ben bu 20 birimle, eee, sadece kendime harcama yapacağım. Bunun dışına da çıkmayacağım diye bir kural getirebilirsin kendine. Eee, böyle böyle kendini, eee, limitle sınırlandırırsın, yani en azından farkında olmadan, eee, harcama yapmazsın. Bilinçli bir şekilde harcarsın diye düşünüyorum. Ne dersin? Bunu yapabilir misin?
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı. Ne yapabilirim? Hıı. Hıh. Hıı. A, çok güzel. Ya, bunu yapmayı kesinlikle deneyebilirim. Ya, çünkü benim bunu yapmaya zaten ihtiyacım var. Yani benim, yani, bu konuşmadaki senden, eee, ricam da bu yöndeydi. Neyi yapabilirim? Neyi yapabilem yapabilemem? Çünkü yani yapmamam gerekir. Ben çünkü ne yapacağımı şu anda bilmiyorum. Onun için de bu önerini ben mutlaka denemek istiyorum ve yani, eee, işe yarayacağını da düşünüyorum. Gerçekten çok mantıklı. Yani ben bu bütçeyi oluşturabilirim. Limitlerimi yazabilirim. Bunu yapabilirim evet, teşekkür ederim. Ya, bunun dışında başka neler yapabilirim?
Evet. Harika. Ya, mesela şöyle, eee, eğer mesela bu kalan parayı, eee, işte, banka hesabında tutarsan, eee, ya da orada görer görürsen, hani, daha kolay, eee, harcayacağın bir yerde olursa o para, belki de bazı durumlarda kendini kontrol edemeyebilirsin. Hani orada iradenle sınanabilirsin. Bu noktada şey de yapabilirsin, eee, mesela kenara belli bir miktar parayı ayırabilirsin. Eee
Hı hı. Doğru. Hıı.

Hıı. Yani, eee, peki, eee, hani, eee, bu borçların aslında birazcık da, hani, farkında olmadan, eee, olduğunu, hani, eee, kontrol edilemeyen bir edilemeyen bir harcama, eee, döngüsüne girdiğini anlıyorum. Peki, bu noktada açıkçası biraz da duygular da önemli biliyor musun? Yani, eee, harcama yapmadan ön
Hı hı.
ce, e nel neler hissediyorsun? Hangi durumlar seni tetikliyor? Mesela ruj almaya. Bunu hiç düşünme fırsatı buldun mu peki?
Hıı. Ya, onu ben birazcık düşündüm. Mesela ben şeyden çok etkileniyorum. Birileri bir şeyden bahsettiğinde. Ya mesela geçende biz bizim bir grubumuz var, Padel oynuyorduk falan. Arkadaşım dedi ki, işte, outlet'te eee, çok güzel bir indirim var, işte, ayakkabılar inmiş. Padel için alabileceğin çok güzel etekler var, işte, kıyafetler var falan dedi. Yani ev aslında bunlarla dolu. Bunlarla dolu olmasına rağmen iş bir de almış gelmiş, giyinmiş gelmiş falan. Biz bir anda hepimiz birlikte kalktık gittik alışverişe. Sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi hunharca alışveriş yaptık mesela. Yani hepimiz yaptık bunu. Yani ben biraz, böyle, çok çabuk galeyana mı geliyorum, gaza mı geliyorum? Yani nasıl derler, yani ben de bu oluyor, çok fazla etkileniyorum yani. Öyle deyince "Ay ben de alayım bunu kaçırmayayım." oluyor. Hâlbuki kaçırdığım bir şey yok ki. Benim giyecek eteğim var, tişörtüm var bunu biliyorum ama yine de onu da almak istiyorum.
Evet. Anladım. Evet. Belki de.